Ok.
Uhum.
E isso acontece normalmente quando você está fazendo quais atividades?
Olha, eh, eu participo de um grupo de estudos, então geralmente quando eu vou estudar, quando, eh, eu tenho que fazer alguma coisa mais séria, assim, acontece muito.
Ah, legal. Entendi. Aí você não consegue ficar ali, focado pra estudar, por exemplo, por muito tempo.
Não. Olha só, recentemente aconteceu, né, a a gente tinha uma prova um teste para estudar, e eu comecei a estudar para esse teste, porque eu já sei que eu tenho muita dificuldade na concentração, eh, comecei a estudar para esse teste, sei lá, acho que 1 semana e meia antes, né, e aí, eh, eu pegava o o caderno pra pra porque, assim, quando a gente vai pra aula, a gente faz várias anotações, só que a minha letra é muito garranchão, sabe, às vezes eu nem entendo o que está escrito. Então, eu precisava começar antes. Por quê? Eu queria passar a limpo o que tá o que eu tinha anotado nas aulas e depois ler a as fichas. Só
Hum. Ok. Uhum. Ok. <chuckles> Ah, sim. Uhum, você queria deixar ele mais bonitinho, digamos, antes de você passar ali, para as pistas e estudar melhor.